Ờ, nói tới thói quen đi, thì nhà bạn có những cái thói quen hoặc là những cái nghi thức nó đặc biệt không? Giống như, kiểu, là mời là phải mời hết nè, hoặc là ăn là phải không được cắm đũa hay như thế nào đó, nhà bạn có hông ta?
Ừm. <laughs> Cái này hay. Ờ! Ờ. Cái này hay nha! Có chứ, nhiều lắm, nhiều nghĩa là, ờ, nhà mình thì lúc nào cũng phải có cái tác phong là phải mời trước khi ăn cơm và mời từ người lớn cho đến người bé, thì nghĩa là phải mời đúng rồi, tất cả mọi người, ông bà trước này, rồi sau đó đến nếu mà bác n là lớn tuổi nhất trong số, ơ, các, ơ, ờ, ờ thì, ừm, mời bác này, ờ đúng rồi, mời bác, mời cô dì, rồi bố mẹ, rồi anh chị em trong nhà đấy. Chứ không được phép là mời mời mọi người ăn cơm, như thế là không không lịch sự. Đấy.
Ừm. Là mời hết tất cả? Ừm. Trông h dòng họ. À. Vậy thì mình có phải bạn có phải mời cái người nhỏ hơn bạn hông?
<laughs> <laughs> Tất nhiên là không rồi, mình à
Hay là tới tới tới vai bạn thôi là ngưng?
Ừm, thật ra là mình có thể lựa chọn mời, ờ, người nhỏ hơn nhưng mà đấy là, kiểu, chị em với nhau mời cho vui thôi. Chứ ông bà không mời các cháu nhỏ làm gì. <laughs>
Ừm. <laughs>
Đó. Và đúng rồi, cũng có nhiều nghi thức hay.
À. Còn gì nữa hông ta? Ờ, nghi thức nào hông? Kiểu ăn uống thì phải dùng đũa chung hay là như thế nào hông?
Ừm. Ừ. Thật ra thì dùng đũa thì mọi người cũng thoải mái lắm, mọi người cũng gắp cho nhau bình thường à, nên là cũng không có, ơ, không có ngại việc chung nước mắm hay là chung gì cả, mọi người cứ chia sẻ cho nhau thôi. Còn đâu là đũa thì chắc chắn là không được, ừm, cắm <laughs> cắm dựng, ờ, đứng dựng đứng lên bát rồi, giống như là bát thắp hương ấy, nên là tuyệt đối không được làm thế rồi, và không được chỉ đũa vào mặt người khác, như thế là rất là bất lịch sự. Ừm.
Ừm. Ừ. <chuckles> Ừm.